Oke, tapi sebentar deh. Aku penasaran, sebelum kamu, apa, mencoba bikin layangan sendiri ini nih, eee, kamu itu main si layangannya itu hobi main layangannya itu tuh berapa lama tuh sampai akhirnya kamu kepikiran, "Duh bikin sendiri aja deh nih, karena di warung nggak ada yang jual nih, kecil-kecil semua," gitu. Berapa lama kamu main layangannya?
Nah. Heeh heeh. Eh, gimana gimana? <laughs> Oke, sebenarnya aku cukup lama ya, Kak, main layangan ini dari jaman aku SD gitu. Berarti jadi sekitar mungkin 6 tahunan, 6 mmm, 9 tahun enggak malah. Nah, iya betul. Dan itu kan memang kayak musiman ya di tempat aku itu, Kak. Jadi orang-orangnya itu yang hobi main layangan itu biasanya di musim panas dan ketika anginnya lagi kencang kencangnya tuh, Kak, gitu. Biasanya sih bulan bulan Juli, bulan Agustus ya gitu. Ya bulan-bulan pas panas tambah anginnya kenceng, Kak, waktu itu. Jadi
Oke, heeh. Lumayan banget, oke oke oke. Paham. Oke oke oke.
Iya memutuskan waktu itu karena sih, kalo dulu sih aku, iya terima jadi aja ya karena belum bisa bikinnya gitu. Nah ketika aku SMA ini gitu ya, aku nekat aja sih bikin sendiri, Kak.
Mhm. Iya iya. Pantesan, makanya tadi pada saat kamu bilang, kamu tahu sedetail itu gitu loh cara bikin layangan gitu. Mulai dari eee, bahannya gitu kan ya, terus modelnya gitu kan, pasti ini ada pengalamannya nggak sebentar sih buat main layangannya itu sendiri gitu. Makanya kamu bener-bener bisa tahu banget gitu, detail kayak gimana sih caranya bikin layangan. Nah menarik menarik nih, terus tadi kamu ngomongin kan tergantung dari keakuratan ukuran ya? Atau presisinya ya? Nah gimana tuh?
<chuckles> <chuckles> Iya iya. Mhm. Iya iya. Betul, betul.